Ako, okey naman po ako, kayo po kumusta?
Ayan, okey din yung kalagayan ko 'no. Pero alam mo kanina parang, alam mo yun pagkadilat nung mata ko nung umaga, habang nasa higaan ako, ayan. Parang, alam mo yun, may something akong naramdaman.
Mm. Hmm, naku, ano yan?
Parang tinatamad ako bumangon, 'di ba. <laughs> Kasi ano <laughs> hindi 'no. Tsaka alam mo yun, ah, yung pinagmumulan kasi nun parang, "Hala, ano kaya mangyayari ngayong araw na 'to?" Parang ulit-ulit na lang, eh, 'di ba, parang wala nang bago nakakasawa na.
<laughs> Tas eh Pareho po tayo. <laughs> <laughs> Naku, hmm, totoo po. Naku, kapag ganyan po, kunyari parang ayaw mo na, kasi hindi naman po natin masabi, 'di ba? Parang may mga araw talaga na gumigising tayo, talagang, parang ayaw ayaw mo na, eh, parang gusto mo na lang sumuko, eh, 'di ba po? Naku, medyo totoo po, totoo po. Sa'kin po kasi, depende po yan sa araw, eh. Depende pa din sa araw ganun po ako, kaya depende sa depende po siguro sa pinagdadaanan. Kasi parang may pinagdadaanan po kasi tayo minsan na parang kailangan lang talaga nating ipahinga.
'Di ba? Mm. Totoo. Mm. Totoo, parang wala ng gana 'no, mm. Mhm. Ah. <laughs> Uy, totoo.

Uy, congrats, di ba? Parang ano siguro yan, rejirect ano yan, redirection sa better hindi naman rejection, di ba? Parang may nag-aantay talagang better sa'yong buhay, alam mo yon? Tsaka siguro na-realize ko din sa ganitong mga pinagdadaanan nating hirap, ang mahalaga, nagpapatuloy tayo, bumabangon tayo. Tsaka alam mo 'yon, kasi dati ang ginagawa ko, nagmumukmok talaga ko, as in ine-embrace ko yung kalungkutan. Eh, kaso parang hindi naman tama na 5 araw, 3 araw, di ba? Di
Totoo po. Mm. Mm. Totoo. Mm. Iyon po. Mm. <chuckles> Totoo po iyan. Parang ano, eh, sobrang medyo okey lang naman siguro paminsan-minsan ramdamin natin yung lungkot, ganyan, yung sakit. Pero dapat wag naman isang linggo, wag nating ano, hindi tayo ano, marinate, <chuckles> huwag nating i-marinate sa sarili natin.
Mhm. Totoo. Ayan. Totoo. <giggles> Parang sabi nga nila 'di ba, "Dapat tambayan mo lang."? Ay hindi, wag mong tatambayan, dadaanan mo lang, di ba?
M wag mong tambayan. Oo, daan lang, daan lang, huwag tambay, gano'n.
Oo, ayan. Tapos parang ngayon, parang alam mo 'yon, parang pagkagising mo sa umaga, ah, okey may pagsubok nandiyan yan, eh, nasa sa'yo na lang kung paano mo dadalhin. Kasi habang na may buhay, may pagsubok, parang alam mo yun? Ang mahalaga magpatuloy ka lang, di ba?
Mm. Makatotoo. Totoo, totoo po yan. Parang, ano, ang mahalaga buhay ka pa ibig sabihin no'n, may magagawa ka pa. Hindi pwedeng ano, buhay ka ta's wala na, diyan ka na lang, hindi pwede.
Oo. Oo. May pag-asa p toto Siguro ganun lang din talaga ang buhay 'no? Ano lang, trust the process, parang ano talaga yan siguro, step by step, di ba? <chuckles>
Totoo po. Yon. <laughs> Para sumakses, eh, gano
Oo. <chuckles> Ganun talaga, kailangan mong pagdaanan. Eh, alam mo yun, kahit papaano nagkakaroon ng kahulugan yung buhay kahit mahirap, 'di ba?
Totoo. <chuckles> Totoo po. Totoo po yan. Kasi parang, minsan po kasi gusto natin mabilis, eh, parang, ay, kailangan pagka-ano, kailangan eto na agad, parang instant gano'n po, pero may proseso talaga.
Mhm. Oo, 'di ba?